Конечно, это бывает, э, частенько, особенно если ты не постоянно работаешь, не регулярно работаешь, а если ты, э, время от времени. То есть, если ты, например, чё-то написал, а потом у тебя полгода простой, и ты начинаешь чем-то другим заниматься, а твоя литература, твоё творчество отходит на второй план, пока там снова там кто-то, м, не захотел что-то Да, да.
Ага. Так. Мгм. Мгм. Что-то что-то нь да, не случится. Мгм.
Потому что, э, ф м, мозг- это как мышца. Если ты её постоянно не качаешь, он постепенно теряет хватку. М, поэтому писатели, э, публицисты, э, сценаристы, они, э, учатся всю жизнь, и мозг свой тренируют всю жизнь, да, без этого никуда. Мгм.
А. Ну да, ну да, тренирует как, как спортзал, как спортзал. Слушай, а вот, э, бывает ли так, что ты вроде как в процессе находишься, да, в каком-то, ну, допустим, у тебя уже даже, может быть, какая-то идея есть для скетчей, или, наоборот, ты в процессе вот, а, как раз-таки брейншторма так называемого. И, э, в вот бывает ли так, что тебя что-то начинает отвлекать, тяжело как-то сфокусироваться, а, там, какие-то даже, не знаю, бытовые вещи, может быть, отвлекают? И если да, то вот как ты с этим справляешься? Может быть, у тебя и на этот случай есть какие-то интересные приёмчики?
Мгм. Да-да-да. У меня был момент, э, это, это за это замечательное, м, тут, тут прям, м, есть о чём рассказать, потому что тут много всего сразу, тут прям це це целый комплекс всего. Просто сразу с
Так, давай давай, интересно. Ага, м, так.